Ho più difficoltà ho più faccio più fatica a mettermi in gioco, in discussione, mhmm, sono più chiuso.
Certo se Ho capito, ma hai almeno, non so, un amico, un familiare, un punto di riferimento col cun con cui parlare, magari, e quindi cercare di, ehm, sfogarti e tirar fuori tutte quelle che sono le tue preoccupazioni adesso?
Ma, devo essere sincero: non molto. Nel senso che ho qualche amico, ma ma, mhmm, ehm, c'ho provato un po' condividere con loro, ehm, le difficoltà di di di di di questo momento, ma ma, mhmm, anche lì è come se mi fossi sentito un un po' diciamo ehm, sai, sono cose che che tra uomini forse si si fa fatica anche di più a parlare, no; e, ehm, per cui per cui non so. Ehm, ho un buon amico che quando insomma ho iniziato a a a raccontargli un po' del del dei miei problemi di di questa fase, m'ha dato una pacca sulla spalla, mi fa: "Ma va, il modo migliore per dimenticare una donna è trovarne subito un'altra, no?" E, ehm, non era proprio la re
No, mh. Mh-mh. Lo trovi fri mh. Certo, questo è vero, sì, sì, hai ragione. Mh-mh. <chuckles> Sì, certo. Però dai s eh, non è la reazione che avresti voluto. Cer ma allora, secondo secondo me, uhm, io credo che tu in questo momento, dopo 10 anni di, ehm, relazione così, abbia bisogno di un po' di aria fresca, no, cioè di di cose nuove, di persone anche pe nuove, anche amici nuovi. Tu hai mai eventualmente pensato a riorganizzarti un po' la vita iniziando da te stesso, cioè iniziando a dedicare del tempo a te stesso e a capire cosa veramente vuoi tu, no. Perché, ehm, mi sembra di aver capito che, anche in base a quello che mi hai raccontato su questa relazione passata, mhmm, hai un po' tralasciato quello che ehm, che sono le tu i tuoi desideri, no, quello che tu vorresti effettivamente fare per per accedere a quello che invece la tua, mhmm, compagna desiderava. Quindi forse sarebbe importante in questo momento iniziare a concentrarti su te stesso, proprio per capire cosa vuoi, cosa ti piace, cosa ti piace fare e magari, mhmm, iniziare proprio da lì, cioè scoprirti e iniziare a fare qualcosa che ti possa piacere. Parlo di qualunque cosa eh: attività, corsi, viaggi, ehm, qualunque cosa che possa veramente aderire al tuo modo di essere che magari per 10 anni hai lasciato in disparte. Ha hai mai provato a pensare in questo senso?
la ri la risposta che volevo senti eh, sì, sì, perché

E allora, mhmm, devo devo dirti che che, mhmm, insomma io ho iniziato francamente a mhmm, a vivere disagio, ecco rispetto a una dinamica, che sai con gli anni, la quotidianità, la routine, alla fine si è si è consolidata, all'interno del nostro rapporto. Però, è stato un disagio che che, ehm, ho sempre faticato a a mhmm, a portare alla luce, quantomeno a a discutere con lei, no, ehm, perché ma perché da parte sua, c'è sempre stato un atteggiamento di di rifiuto, di ehm, di chiusura, di minimizzare quello che insomma, ehm, io magari cercavo di parlare di un problema, e mi sentivo dire che: "Ma va, ma cosa vuoi che sia ma no, ma" cioè c'era sempre questo atteggiamento di di invalidazione, no, di di ridimensionamento, di di
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Come mai questa cosa? Eh. Mh, chiusura. Mh-mh. Mh, mh. Certo. Cercava di sminuire un po' i tuoi stati d'animo quindi, le tue okay, okay. Quindi la la rea la decisione è arrivata poi da te, quindi?
E Esatto, esatto. E e No, la decisione alla fine l'ha presa lei e e e devo dirti che io ehm, sì perché eravamo arrivati veramente a un punto di di di mhmm, <smacks lips> uhm, di non comunicabilità, ecco, e ehm, e e io retrospettivamente insomma devo riconoscere, ehm, che nell'ultima parte del del negli ultimi anni della nostra relazione, ehm, probabilmente, ho subito eccessivamente, ecco, questa questa questo equilibrio sbilanciato nel nostro rapporto. E forse avrei dovuto reagire prima, essere io prima di interrompere la relazione, ma alla fine poi non ne sono stato capace, ecco
Ah-ah Mh-mh. Okay. Mh-mh. Certo, certo, troppo. Mh. Assolutamen Mh-mh. Ho capito, sì, sì, sì, chiaro. Ma adesso, ehm, quindi vabbè sono trascorsi 10 mesi da quando questa relazione si è interrotta, tu in questi 10 mesi come hai vissuto? Cos'è che ti ha fatto stare peggio? Quali sono i pensieri, no, oppure le emozioni che hai provato in questi 10 mesi.